Et donc, bon bah écoute moi je ça me plaît, il me il me dit: «Mais franchement c'est incroyable, heu, même moi, mmh, en en début de service, donc il y a» heu, il me raconte, il y a 35 ans: «J'étais pas aussi à l'aise que toi». Du coup, heu
OK, mmh. Parce que tu aimes bien parler avec les gens aussi de base, heu, tu aimes bien le contact humain?
Ouais c'est ça et ça je l'avais découvert, heu, bah dès le dès le, toute fin dès que je suis plus petit, quoi. Enfin ça
Mmh. Ouais, dès la 3e. Du coup OK, d'accord. Ouais.
Contact humain c'est depuis, heu, un bon bout de temps, tu sais qu'avec la pêche, avec, heu heu, mon père qui m'emmenait tout le temps voir ses potes et cetera. Bah moi, j'étais tout le temps là à parler avec des gens et cetera. Donc ça, je l'avais découvert.
Mmh. OK, ouais. Tu as très très jaune très jeune tu as été un peu, heu heu, immergé dans dans un contexte social, faire des rencontres et cetera, quoi. Donc, tu étais tu étais à l'aise avec ça. Mmh.
Exactement. Exactement et donc du coup, heu, ce côté-là, je le connaissais de moi et à un moment donné, plus le le stage avançait, donc c'était 2 semaines de stage. Hem, plus le stage avançait, plus je me découvrais une passion pour, heu en fait, écouter le patient et essayer de trouver une, heu, une réponse à ses problèmes, de trouver quelque chose, mmh
Ouais, ouais, ouais et et est-ce que ouais et le rassurer aussi peut-être ou enfin? Ouais.
Exactement et donc du coup, est apparu en moi le mot que qu'il m'a dit, c'est le côté «empathie».

Exact, et- et du coup, bah, en fait, heu
Mmh Ils ont dit quoi les professeurs, du coup?
bah, ils ont rigolé. Ils ont rigolé, et et heu, une des dames, heu, bon, c'est pour ça que ça m'a pas trop plu, heu, elle m'a dit, heu: «Tu verras bien plus tard, mais heu, quand tu seras grand, tu verras que les gens sont, heu
Ah OK. <chuckles> Ouais. Hem, super.
heu, ne te rendront pas la le le ta revers de de» voilà voilà, c'est ça, et moi, ça m'avait pas plu.
La pareille. Ouais, ouais, ouais. Bah, super, pour quelqu'un qui travaille, heu, en tant que professeur, heu, qui est aussi un métier très, heu, axé sur l'humain, heu, sur la compréhension de l'autre. <chuckles> Super. Bon.
Mais du coup, heu, moi, tu sais que je lui avais quand même répondu.
Ouais, tu lui as dit quoi?
Je lui ai répondu, je lui ai dit: «Écoutez, heu, madame», heu, bon, je me souviens plus exactement comment je lui ai dit, hein, mais voilà, je lui ai dit: «Écoutez, madame, heu heu, ceci étant, heu, moi
Mmh.
c'est ce que je veux faire, et ce qui est sûr, c'est qu'il y a un truc que mon grand-père m'a appris, c'est que je n'attendrai jamais d rien en retour des autres. Je le fais parce que j'aime le faire.»
Oui. Oui, c'est ce que j'allais dire, en fait. Tu tu ouais, tu fais ça par, heu, parce que tu aimes ça, tu fais pas ça pour avoir, heu, la gentillesse en retour, même si je pense que quand, heu, les p quand on est on est bienveillant avec une personne, quand on est gentil avec une personne, en général, heu, enfin on est des humains, donc heu, il y a un peu une une ré enfin les personnes répondent aussi de manière, heu, bienveillante en général, je sais pas, enfin.
Oui, oui, oui, oui, il y a une s une sorte de de bienveillance effectivement, et m et tu vois? Si on replonge, heu, là, quelques mois en arrière, donc après, heu, tant d'années à à vouloir aider les gens, parce que tu sais qu'après ça, je me suis mis, hem, à aider, j'ai t j'hésitais pas à aller aider, par exemple, heu heu, je sais que dans mon quartier, il y avait pas mal de petites dames âgées, et bah heu, j'allais avec elles, heu, au marché, je leur portais leurs courses gratuitement, c'est-à-dire que je faisais ça juste parce que j'adorais, vraiment je je je prenais un plaisir.
Mmh. N ouais. Ouais. Ouais. Ah, trop mignon. <chuckles> Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, tu adorais être, heu, ouais, aider les gens, quoi ouais, heu, je c je comprends. Mmh mh.
Voilà, et et après là, du coup, quelques mois, j'ai eu, du coup, une une 2e révélation, c'est-à-dire que, du coup, je pratiquais et cetera, j'ai eu une tutrice une tutrice assez terrifiante, heu, qui me mettait des bâtons dans les roues et cetera et cetera. Bon, je vais pas me te t'embarquer là-dedans, et heu, pareil, il y a un patient qui, bah, du coup, moi, je le je le je l'avais en séance, et il m'a soutenu, il m'a aidé, et heu, il m'a tu sais, heu, c fi finalement, ce ce que ma p ma ma prof me disait: «Oui tu verras, tu auras jamais de retour de de» voilà effectivement, j'avais «jamais eu de retour», entre guillemets, à proprement dit, tu vois? Et là, 1re fois que j'ai un retour où la le patient m'aide à me sortir un petit peu des griffes de ma tutrice.
Ouais. Mmh. Oui, mais ouais.

Et heu, et donc du coup, c'est il est adorable et là, il me dit: «Bah, écoute, heu, jeune homme, je vais te faire découvrir ce domaine, j'espère que ça va te plaire. Je mon ton père m'a donné une mission, c'est de te faire», heu, enfin ouais, voilà ,c'est ça, me faire aimer le <laughs>
Mmh mh. Aimer? <chuckles> Ouais, de créer une am une ambition, créer un quelque chose en toi.
Exactement. Le l'objectif, c'est vraiment pas le dégoût, tu vois? Il faut pas que je d je sorte d'ici: «Ah! Mais c'est c'est quoi ça?» et «et caméras capsules, les trucs coloscopiques, qu'est-ce que c'est que ça?» <laughs> et donc du coup, hem, 1re journée, donc il accueille les patients et tu sais, bah, forcément, les patients, ils ont tous des problématiques, que ce soit une un handicap, que ce soit, heu, une ouais, voilà, c'est ça une pathologie, une maladie et cetera donc forcément, déjà, il y avait cet aspect-là, moi, qui me plaisait beaucoup c'est-à-dire c'était cette écoute, l'écoute active et ça, déjà
Mmh. Ouais. <chuckles> Je vois. <chuckles> Ouais, des maladies, heu, des trucs, enfin OK, ouais.
dès la 3e, il m'avait laissé parler avec un patient. Il m'a j'avais, heu, du coup, fait, heu, une, heu, une entrée comme on appelle, heu, voilà, je je savais pas si ça s'appelait comme ça au début mais du coup, on faisait une entrée, heu, voilà, le patient se présentait, nous on devait un petit peu, heu, tu sais suivre un peu la chronologie de son histoire. Mmh mh, mmh mh. Exactement, comme tu fais là, en fait, c'est vraiment, heu, tu sais, éc écoute active, rebondir sur ce que, heu, la personne dit et cetera et cetera pour, heu, définir, tu sais, pour aller creuser sur, heu, ce q sur le la personne.
OK! Ouais. OK. Ouais. Poser des questions, heu, voilà, selon un protocole? Mmh. Ouais, ouais. Ouais, pour pour diagnostiquer quelque chose, quoi, peut-être?